Heeh, betul betul. Ya, apa ya, itu tuh balik lagi ke <tsk> dirinya masing masing nggak sih, iya kan? Dan
Mhm mhm mhm. Masing-masing? Ah, iya sih.
proses penyembuhannya tuh beda-beda, gitu. Ada yang harus, eee, ya dia harus menyendiri dulu selama 1 tahun gitu, atau mungkin, 2 minggu gitu, eee, terus baru bisa kayak, mmm, sembuh. Ada juga yang kayak menyembuhkannya dengan menyibukkan diri, kayak mungkin main-main sama temannya, melanglang buana ke mana ke mana, gitu kan, eee, terus baru bisa sembuh. Tapi, dengan main gitu juga dapet ini, apa namanya, hal positif juga, jadi lebih, apa ya, punya banyak waktu dengan teman, gitu-gitu kan?
Iya. Iya iya. Iya. Heeh heeh. Mhm.